C'est vrai que c'est intéressant. Hem, y a-t-il beaucoup tout le monde fait-il partie de heu, enfin, échange-t-il sa vie privée avec sa vie publique ou c'est vraiment qu'un petit groupe qui fait ça?
Ah, c'est un bon point ça mais c'est vrai qu'en fait il y en a pas enfin c'est pas tout le monde mais on va dire que c'est un noyau, beh, assez présent. Parce que c'est ce que ceux qui qui parlent, tu vois? <chuckles> Toute la journée, qui, heu, qui échangent à voix haute donc c'est ceux que tu entends finalement quand tu es en train de travailler. Heu, commenter et on va dire qu'il y en a peut-être 4 3 ou 4, tu vois? Sur une équipe de de 10 ou 15 mais ç ça fait vraiment la différence. Parce que dedans il y a ma chef et il y a la sous-chef et il y a la tu vois, il y a vraiment ceux qui sont là et qui sont assez anciens dans la boîte et qui se sentent un peu plus à l'aise quoi et tu as envie de faire partie un peu de ce noyau quand même, quelque part, tu vois?
Mmh. Oui. Ah oui.